हाँ, हाँ। बिल्कुल मतलब यहाँ पर जितना प्रकार है, इतना ज़्यादा फैलाव है क्योंकि उसका एक कहीं न कहीं ये भी कारण है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अ अ, अलग-अलग तरीके के लोग रहते हैं क्योंकि अलग-अलग स्टेट हैं, वहाँ का अलग-अलग एक संस्कृति है, तो बहुत सबका अपना-अपना एक नृत्य है, सबका एक अपना संगीत है। तो <clears throat>
जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। सबका अपना हाँ, हम अपने भारत में कहीं भी, किसी भी कोने में, प्रदेश में, चले जाएँ हर हर एक शहर में, हर एक प्रदेश में अ, एक नया नृत्य, नया संगीत, नया अ, नया माहौल देखने को मिलता है, अलग-अलग है मतलब भाँति-भाँति सब ना मतलब एक सतरंगा भारत जिसे कहते हैं संगीत के लिए, वो मिलता है। क्या मैं सही हूँ?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं अगर बाहर की बात करूँ तो बाहर मुझे अ, स्पेन या इटली कहीं का तो एक डाँस होता है जिसमें पैर पटक के डाँस करते हैं, वो साउंड करते हैं।
हाँ जी। अ, हाँ जी इटली का डाँस होता है सर वो इटली का डाँस होता है। जी, जी। जी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, हालाँकि वो तो मैं नहीं कर सकता लेकिन जी।
आओ काफ़ी काफ़ी म काफ़ी कठिन है वो, बहुत कठिन है लेकिन वाक़ई में आपने सही कहा कि वो बहुत अच्छा लगता है अ, उसे कुछ मैं इस समय भूल रही हूँ उसका बहुत अच्छा उस नृत्य का बहुत अच्छा नाम है अ, आपने सही याद दिलाया, वो बहुत अच्छा नृत्य है। हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
उहुँ, हुँ।